Ah, okey, okey. Kasi ako grabe din talaga 'yung tipid namin ngayon dahil <clicks tongue> grabe nagtaasan na lahat ng ano ng la lahat ng bilihin, tapos ang tuition pa.
Opo, lahat 'yun. Ang sakit. <laughs>
Ah, Diyos ko Lord, mm. So kami, dati kung dati kung 3 in 1 'yung kape namin ngayon 'yung stick na lang, <laughs> gano'n kami nagti gano'n kami nag, ah, nagtitipid. Tapos kung dati ang isang alam mo 'yong isang buong sibuyas, 'pag magluto? Nga ngayon half na lang ginaga ginagamit, oo kalahati. Kung dati nilalagyan pa ng atyal, alam mo 'yung atyal? 'Yung bell pepper.
Oh. <laughs> Mm. Kalahati na lang, oo. <laughs> Hmm, opo.
Oo, kung nilalagyan ko pa oo ngayon hindi na. <laughs> Depende kung mura 'yung ano, murang bell pepper puwede, ah, kahit kamatis. Ngayon hindi na, kung ang isang kilong, ah, manok, ah, niluluto sa isang lutuan lang, ngayon kung puwede na kahit 'yung, oo hahatiin tapos kung puwede, alam mo 'yun tinitipid talaga kung, ah, mag mag, ah, mag mag magseseparate ka pa ng ng part kahit maliit lang pang sahog-sahog sa mga ano pansit, 'yung mga gano'n. Grabe talaga, 'yun 'yung mga paraan na oo. Ah nung kayo?
Ngayon hindi na. <laughs> Oo. <laughs> Mm. Hahatiin. <laughs> Opo, kailangan. Mm. <laughs> Kami kami din dito sa bahay ganiyan din, ah
Mag ah <laughs> relate, relate pala.
Relate naman, talaga naman. Lahat naman tayo na ano, nafi-feel talaga 'yung pagtaas ng presyo.

Ayos naman po, kakagising lang din. Kayo ba?
<laughs> Pare pareho tayo kagagising ko lang din, 'di pa ako nakapagkape, nakapagi nakainom ng tubig. <laughs> Diretso agad sa tsismisan. <laughs> Oo.
<laughs> Grabe. <laughs> Ganun talaga, eh, 'no. <laughs>
Oo. Kamusta ba, ah, ah, eleksyon ngayon. May ano ka ba, <smacks lips> may, ah, anong oras ka ba pupunta ng ano, ng presinto?
Ah, maya-maya pa po. Tinatamad pa ako. Oo. <laughs>
Ah, ako din mamaya pa hapon. <laughs> Pareho tayo. Sige. May may tatanong nga pala ako sa'yo, ah, kasi di ba sa <clicks tongue> kasi ako ano ako, ah, isa akong ina, may may anak ako na 10 taon gu 10 taong gulang. So, grabe talaga yung kasi di ba grabe yung pagtaas ng mga bilihin. So, grabe din yung pagtitipid ko ngayon. Ikaw ba ikaw ba ay mm. Ikaw ba, ah, kamusta yung ano, mo kamusta yung, ah, buhay-buhay? May may asawa ka na ba? Di ba may girlfriend ka? Oo. Oo. So, ikaw ba, pa'no pa'no mo, ah, bina-budget yung or pa'no ganito na lang. Ano ang mga paraan mo para makatipid sa araw-araw kahit isang oo, binata ka? Pero alam mo yun, siyempre alam ko nagtitipid ka din ka dahil oo. <laughs> Ano
Oo, sige po, ano 'yan? Mm. Opo. Talaga naman. Wala pa naman po, may girlfriend, oo. Hmm. Opo, nagtitiptipid din kami. <laughs> Kahit na walang pamilya pa tipid pa rin. Yun nga po yung binawasan yung pagkain sa labas, kadalasan ano na lang, sa bahay muna.
Oo. Ah, okey. Oo.
Di ba, kasi medyo mahal na rin kumain sa labas. Yung pa pangkain mo sa labas <laughs> di ba, pang ilang oras na sa trabaho.
Oo, totoo 'yan. Mm. So, pa'no 'yan? Pa'no 'yan yung girlfriend mo pan ah, may may may ano ba kayo, may tawag nito, parang date or araw kung saan na lang kayo puwede saan kayo pwede gumala or lumabas, yung kumain?
Opo. Parang parang ganun nga. Kasi sa'min sa'min ngayon ano, kami LDR kami ngayon.
Schedule. Ah, okey.
Oo. Parang mas medyo mas madali kasi hindi kami magkasama araw-araw. So, medyo tipid. <laughs> Oh. <laughs> Kasi dati nung nag-i-school pa kami, dun kami nag-ano, magkasama. Medyo mas mahirap magtipid kasi
Mm. Ah. So, yun yung ano, mas mas matipid. <laughs> Mas matipid 'yon. Oo. Oo.

Mm, hmm.
Para talagang lahat kami alam, <chuckles> lalo na ngayon.
Oo, di ba? Mm, so an an hmm, ah, so gan may may ano kayo parang may ambag-ambag kayo sa, sa 'bawa mm, oo, okey.
Mas maganda na yung ano, tulong-tulong. Opo, dito sa sa bahay, kunyari ako sa, sa kuryente, tapos yung kapatid ko yung sa internet, 'tsaka sa TV namin, tapos mga magulang ko sila na sa renta. <laughs>
Ah, okey. Ah. Mm, very good. Ah, oh, kasi diyan, ang ano, 'di ba, ang ang TV, ano may bayad. Dito kasi sa Pilipinas walang bayad, depende kung kukuha ka do'n sa mga cable na ano, diyan kasi lahat may bayad.
Opo. Yung cable, 'no? Mm. Oo, <laughs> grabe nga dito. <laughs>
Oo. <laughs> Oo, dati ano ako dati nagtrabaho sa, yung AT&T na ano. Oo, so alam ko <chuckles> minsan oo, minsan yung mga customers, ah, tawag no'n, sabi pa, bawat utot daw may bayad. <laughs> Reklamo. <laughs>
Oh, AT&T? Mm. <laughs> Grabe nga. <chuckles> Yung yung presyo na parang sisimulan mo, eh, ano, hindi siya nagtatagal. Parang paglipas ng isang buwan, may bago na namang patong bat gano'n?
Ah, oo. Oo. Tapos mahal, kung tutuusin mahal. Yung pinaka basic na iilang na ilang ano lang, na ilang channel na parang, kumbaga ano lang ta talagang basic, ah, mahal na ilang ilang nakalimutan mga nasa
Opo, mahal talaga. Mm. 'Di ba?

Yung, mga ano na, mga tips naman niya, sa, kung saan may sale, do'n, do'n siya naman namamalengke. <chuckles> Yung may mga deals, gano'n, tapos yung ano rin, mga coupon na binibigay nila minsan.
Mm. Mm, oo. Oo, oo. Ah, okey. Ah, kasi sa Amerika gano'n yung ano, 'di ba, may mga coupon, may mga ano mm, tapos
Opo. Mm, so, talagang nakakatulong siya.
Oo, totoo yan, may nakita ako do'n sa ano, sa mga parang docu hindi, documentary, pa hindi 'yon documentary, parang ano sa, <tsk> tawag dito, parang sit ay, hindi naman sitcom, parang ano sa sa US, na parang pinapakita nila kung gaano ka o parang show, na pinapakita nila kung gaano kaano yung, lalo na yung mga may may tawag sila do'n, eh, parang thrift something, grabe siya kung makatipid.
Parang show? Ko parang, oo, extreme ano, couponing. Oo. <laughs>
Oo, parang 'yon, oo, oo, grabe talaga siyang mag-ipon ng mga coupon, talagang wala siyang, halos hindi talaga siya naglalabas ng pera, lahat coupon yung ano niya, ang dami na niyang naipon na mga tissue, mga oo, 'yon. Tapos may nakita din ako sa ano, sa Japan, ah, parang may oras ata. Ay, pa pa parang feeling ko mga 30 minutes bago mag-close yung, st ah, hindi, ila ano ba basta may may ano, may oras na kung saan, ah, parang nag-di-discount ng 50% yung ano, oo, nag-fi-fifty percent yung minsan nga 75%. Do'n, do'n namamalengke yung isang ginang, para mas maka tipid siya. Sana dito gano'n din sana merong gano'n, yung may mga dati dati ang alam ko yung sa Makro, may mga coupon 'yon, pero kasi wala na yung Makro, 'di ko lang alam sa mga S&R kung meron mga coupon.
Oo, may mga tao talaga na Ang dami, 'no? <laughs> Mm. Nagsi-set. Oh. Mm. Oh, tipid. 'Di ba? Ano po yung ano, ano yung Makro?
Dati, para siyang ano, para siyang S&R, na ano